No, anche la pasta è fredda, anche la pasta è fredda, sì, sì. Mh-mh.
Ah, okay perfetto, okay. Eh, quindi un po' come, mhmm, un po' ricorda vagamente la brioche siciliana dove c'è in mezzo il gelato praticamente, non so se l'hai mai
Sì. Eh, sì, sì, ah, ho presente, ho presente. Mh-mh. Mh-mh.
penso una cosa del genere. <sucks teeth> E poi vabbè, i ricordi felici riguardano anche le disavventure, no, capitano anche quando ci si perde, oppure, ehm, non so ci sfugge qualcosa, dimentichiamo determinate cose tutti insieme bene o male, ehm, si sdrammatizza e si superano anche queste difficoltà.
Ah, sì. Mh-mh. <chuckles> Sì, certo, certo, assolutamente. Mh-mh. È vero, è vero, quei momenti a cui si ripensa ogni tanto, poi si finisce per sghignazzare, quindi <chuckles> sì, sì.
Sì. Si magari ora ridiamo mentre lì per lì ci siamo appanicati un po'. <chuckles>
Eh no, infatti lì era la fine del mondo, però va beh. <chuckles> Bene, bene. Ti ringrazio per questa conversazione. Ciao, è stato un piacere.
Va bene, ti ringrazio. Grazie mille, ciao.